Böylece göz hizamda buldum, böyle, yani, çok çok garip oldu. Eee, böyle, çok şeydim yani, çok, eee, garip hissettiğim bir andı ama normalmiş gibi yapmaya çalıştığım bir andı falan. Eee, böyle ilginç şeyler yaşadım. Sonra, emm, yani, ben, böyle, ısrar ediyorum ama bir taraftan kendimi de sorguluyorum. Acaba girsem mi, işte çıkarsam mı, yapabilirim ya, hadi bak herkes yapıyor, normal falan diyorum ama yok hiç, hiç alışık olduğum bir şey değil. Sonra neyse denize gireyim dedim. Sonra deniz de çok dalgalıydı.
<laughs> Evet. Hı hı, evet. Hımm. Evet. Hı hı.